Pareho rin tayo 'no, parang kung babalikan ko yung mga pista sa'min yung nakaraan parang mas magarbo, mas masaya alam mo yun? Parang doon mo talaga mararamdaman, eh, kasi miski kaming mga pamilya parang lagi kami nag-uusap na, "Pista ba ngayon, bakit parang di naman ramdam?" Di katulad nung mga nakaraan na taon, di katulad nung taong ito di ba. Parang alam mo yun, ang saya-saya ng paligid, ang saya-saya ng pakiramdam, pero ngayon parang, hala simpleng araw lang. Di katulad dati grabe talaga yung paghahanda, grabe yung mga programa di ba, kaliwa't kanan. Parang paggising mo palang, hala pista na pala eto na yung linggo ng pista, ang dami nang ganap di ba. Ngayon, parang wala na, ano-ano na lang, simpleng pamamaraan na lang no? Um, nakakalungkot nga kasi parang baka pagdating ng panahon di ba yung mga katu susunod na henerasyon sa'tin hindi na nila maranasan, ayun yung malungkot di ba? Parang wala na silang mararanasan na gano'ng ano, pista o tad tradisyon na hindi na naipasa parang kawawa din naman sila kasi hanggang kwento na lang sila di ba, parang, "Kami dati gan'to yung karanasan, pero ngayon wala na", di ba?
Opo. Totoo po. Totoo po yun. Opo. Opo. Totoo po. Totoo po. Ayun po naalala ko din po nun yun talaga ang gigising sa'yo yung ano, eh, yung mga banda, yung mga musik niyo po opo, talagang alam na alam niyo na po na piyesta na talaga. Talagang maingay, maingay sa kalsada madaming tao. Talagang magulo, masaya, yung mga ganun pong ano, eh, yung mga ganun pong mga kaganapan. Yun po talaga yung para sa akin yung isa sa masaya talaga pagka nagdiriwang ng pista.
Mm. Oo, yan, parada, oo. Ayan. <chuckles> Oo, ayan. Oo. Sang-ayon ako diyan. Diyan mo talaga mararamdam, "Ah, piyesta pala talaga 'no?" Yun yung mga senyales. eh. di ba. Tapos kaliwa't kanan ng ano. eh. yung mga banderitas ayan. yung ano gusto mo sabihin, banderitas na alam mo yun. Kahabaan nung kalsada oo iba-iba di ba, ganda ganda ng mga disenyo, may mga arko bawat purok, bawat barangay, yung mga ganong ano pagandahan sila di ba? Saya lang din balik-balikan.
Op Opo. Opo, yung makulay po 'no? Opo. Tsaka po yung mga street dance ganun, <scoffs> mga ganun po di ba?
O yan. Oo, nakaka-miss naman yung mga ganyan at
Yu